Ah, si yung durian din, ah, before kasi oo, yung nung elementary days ko 'no sobrang bata ko pa. Ah, kahit high school, ayoko ng durian o parang yung nasusuka ko pag may durian kahit nasa paligid lang.
Ah, ay oo, oo. Mm. Mm. Oo. Parang ano kasi yun, parang amoy sapatos ganon. <laughs>
<laughs> Kinumpara mo pa, maiisip ko yan magkakain ako ng durian, <chuckles> Lord. <laughs>
Oo. <laughs> Ay.
<laughs> Oo. Oo, kasi nung
Pero sa tingin mo ba, bakit kaya may mga pagkain na kahit
Mm, po?
amoy ay hindi kaaya-aya, gusto pa rin ng marami?
Hmm, kasi, ah, minsan nasa cultural memory natin yan. <laughs> Iba cultural memory. So, nakaka ano lang oo, so nakalakihan natin or nakasanayan na natin yung mga ganong bagay or mga ganong mga pagkain, mga yung mga ganong amoy. So, minsan, um, kahit alam mong mabaho pero oo, pero alam mong masarap eh, so kakain ka. <laughs> Oo, so yun, so may mga pagkai
Tama. <laughs> Oo. Oo. Tama. Mm. Mm. Parang may naalala tuloy ako, ay! <laughs>
<laughs> Huwag kang tuma nagugutom talaga ako para feeling ko kakain ako pagkatapos nito. <laughs> Oo.
Kaya nga eh, kaya yun din talaga yung ano sang-ayon ako sa sinabi mo. Kaya meron talagang mga pagkain na kahit hindi kaaya-aya ang amoy gustong gusto ng marami kahit na tayo, kasi ano eh masarap siya talaga at talagang parang yun yung bumubuhay sa pagka-Pilipino natin 'di ba?
Mm. Oo. Oo, <chuckles> yung balot nga eh parang, parang hindi ko gusto yung amoy noon, pero ang sarap ng balot kaya, kahit 5 kahit 6 pwede. <laughs> Oo, mm.
Mm. Mm. Oo, kaya nga 'di ba? Ay alam mo pa yung yung isa pa yung gawa din sa balot pero ano pinirito na siya, yung parang pancake.
Oo, pero hindi Pancake? Meron ba?